あ、そうですね。意外と変わらないくらいになってはなったんですけど、ま、それが、こう、続くかわからないし。
うんうん。 ああ、なるほど。 はい。 あ、まあ、そうですね。うんうん。
そうなんですよ。なんか、こう、今の仕事は、まあ、その、ずっと60まであるかって言われたらないだろうなという、ま、安定した雰囲気ではないので。<sniffs>
はい。 なるほど。うんうん。 そうなんですね、こう、移り変わりが激しい、こう、ジャンルなのかもしれないですね。うん。
そう、なんか、おそらくそうだと思うので、まあ、でも、こう、今のように、まあ、新しい情報を追っていって、ま、追いかけてそれをやってっていうのが60まで続くのであれば、あの、全然いいかなとは思うんですけど。
はい。 はい。 うんうん。 なるほど。確かにね、そういった働き方が可能であればいいなと思う反面、ちょっと不安もあるってことですよね。
あ、うーん。 そうなんですよ。なんか、私のそのイメージが、ちょっバイアスがかかってるのかもしれないけど、あの、60代、今の、こう、60代とかの、ま、あんまりね、知り合い多くないんですけど、イメージ的に、ま、うちの親世代
うん。 はい。 はい。 はい。
って考えたら、なんか、こう、パソコンに詳しい人はめっちゃ詳しいし、まあ、やらない人は一切やらないし。
うんうん。 はい。
で、かつ、なんだろうな、ま、パソコンは好きだけど、今は追ってないから、なんか、こう、例えば WindowsXP の時にすごいやってたけど、ま、11とかは知らないみたいな人もね、いたりして、
たい。 うん。ああ、なるほどね。なんか、うん、すごくまちまちですよね。特に今のね、年配の方っていうのは60代以降っていうのはね、使わない方が大半だと思うんですよ、まだ。スマートフォンもうん、ろくに使わない方もいらっしゃるので。
うんうん。 や、そう。うんうん。 そうなんですよ。なので、なんか、それを見てたら、やっぱ自分が60歳になった時に、新しい情報を追い続けることってできるのか、っていう、なんか、疑問があって。
はい。 うんうん。 なるほど。それはすごく不安になりますよね。ただ、<sniffs> なんか難しいのが、ね、ご自身は60歳になってもコンピューターとかは全然使われていると思うんですよ。なぜなら今のろくじゅうだいの方達って、あの、あなたと同じ年齢の時っていうのは、多分コンピューターはっていうのが存在してなかったと思うんですね。はい。やっぱりね。ううん。それが40代、50代、もしくはね、ここ10年ぐらいでね、50代で使い始めたってなったら、なかなか人生の一部にするのって難しいですよね。
うーん。 ああ、うんうんうん。 うんうんうん。 ああ、なるほど、確かに。珍しい感じでしたよね、多分。 ああ、なるほど、なんか、そういうのもあるんですかね。うーん。
うん。 そうですね。一般的にあるのかなと思いますし、なんか、今ってもうデイジデジタルネイティブ世代って言うんですか？多分ご自身もにじゅうななさいっておっしゃってたので、なんかもう小さい頃からスマートフォンってあったと思うんですよ。高校生ぐらいの頃から。そういう世代の方っていうのは、使い続けれると思うんですね。
ああ、うんうんうんうん。 はい。 はい。うんうんうん。